Na-experience ko nun mga 3rd day or 4th day ko nun. Na-experi oo, kasi s bilang cashier kasi parang kapag may na-short ka na ganyan, ikaw talaga ang magbabayad diyan eh, sa mga fast food chain. So, na-short ako ng konti pa lang naman nung 1st ko mga 37. <chuckles> 37 pesos yung short ko, 'no. Oo. Tapos 37, ta's nung sumunod na is naging 100 plus. Palagi akong naso-short nun eh. Mm.
Ah, talaga? Parang bago pa lang. Mm. O Mm. Mga magkano? Ah, okey, ka kaya pa. Hmm, papalaki ng papalaki. Mm. So, ilang beses ka parang na-short sa work mo na yun? Ilan sa tingin mo?
Tap Ah, mga 4? Tapos dumating yung time na-short ka na nga, tapos short ka din sa budget, oo.
4th. Mhm, talaga? Oh hindi naman umabot sa parang thousands yung mm.
Oo, naranasan ko yun, yung na-short. Alam mo yung dumating yung point na parang nasa ₱50 pesos nalang yung allowance mo nun kahit may trabaho ka, ganyan.
Mm. Oo ang hirap. So anong ginawa mo nun? Umutang ka ba sa mga ka-work mo, sa family mo?
Oo. Um, nandun kasi yung kuya ko nun. So, kaya nag-uutangan kami ng kuya ko nun eh. Tapos, may pinsan din ako na nag-uutangan din. Pero short din kasi siya sa budget. So, parang ganun, nagtutulungan kami.
Mm. Hmm. Mm. Oo. Hmm, 'di ba at least, ah, meron pa rin yung brother mo tapos yung pinsan mo. So nag-uu a
Mm. Oo. Mm. Sabi ko ang dami kong experience sa work na yun. Kasi dun, alam mo yun, dun mo ma ang dami mong matututunan mismo eh. Dun mo matututunan na maging matatag, ganyan. Maging independent.
Oo. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm, pero si
Mm. Tapos dun mo mm, dun mo ma mafe-face yung fears mo. Yung sinasabi mo, "Kaya ko ba 'to?" Tapos mapapaisip 'ko, "Ay, kaya ko pala" parang gano'n. Mm.
Mm, sige. Mm. Oo nga eh. Hmm, oo. Parang, ah, kailangan mo lang talaga na mag-take the risk, 'no? Para malaman mo na kaya kaya mo pala. Pero sa mga short na pangyayari na yun, ano ba yung kadalasan na alam mong nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng gano'n?
Oo. Tama. Mhm.

Hmm. So, parang noong first day mo naka-adjust ka din ba? Pano naman yung second day mo, medyo okey okey ka na banung
Mm. Second day, medyo okey na siya na na nan alam mo 'yon, parang parang ang gagaan na ng loob mo, ganon. Kasi yung mga thankful din ako kasi 'yung mga kasama ko doon, hands-on din tapos ano ma palakaibigan din so lahat tinuturo sa'yo talaga. Mm.
Mm. Hmm, so parang nakapalagayan mo na Hmm, okey. Mm. Ayos kung ganon, at least mabilis kang naka-adjust dahil din sa mga, um, ka-work mo. Pero 'di ba sabi mo mabilis kang naka-adjust, pero may mga parang naging struggle ka din ba dahil nga sa naging mga ibang mga ka-work mo? Kasi, for sure, na may mga iba rin na hindi parang maganda yung, ah, naging, ah, parang pakikitungo sa'yo? May mga ganong senaryo ba?
Oo. Mm. Well, wala naman. Siguro sa akin lang no'ng time na 'yon kasi parang alam mo 'yon, naninibago. <chuckles> Tapos parang naho-homesick ka sa 1 week na 'yon, parang naho-homesick ako, yung mm. Totoo.
Mm. Ah, homesick talaga. Oo, kasi sanay ka talaga na kasama yung family mo. Oo, mahirap nga naman 'yon.
Oo, tapos first time nga kasi na lumayo, tas first time din na mag magtrabaho ganyan. So parang noon parang naiiyak ako, ganyan. <chuckles> Oo.
Mm. Mm. Hmm. Mm. So, pero sa one-week na 'yon hindi ka umuwi sa inyo no'n? Talagang diretso work? Hmm. Okey. Pero ah, habang nandoon ka naman nagko-call naman kayo, ganon, or ah, message? Hmm.
Hindi pa. Mm. Oo, palagi nagko-call si papa ko ganyan sila ate ko, ganon.
Mm. Kinakamusta ka doon?
Oo, totoo.
Ooh di ba? Ayos kung. Pero ah, may mga naririnig or may mga nababasa kasi ako dati sa online, yung tinatawag na short or yung mga ah na experience mo ba 'yon, yung sabi niya ma-short?

Hmm, so ikaw nam mm.
Tapos mm. Tapos kapag ganyan, alam mo yun? Kapag may problema ka ganyan, parang hina-handle mo nalang sa sarili mo, ganon. Pero hindi mo na sila parang, alam mo yun? Parang hindi mo nalang sinasabi sa kanila, ganyan. Kasi ikaw nalang yung nag-fi-figure out, ikaw nalang nagre-resolve ng problema mo, ganon.
Mhm. Oh. Mm, sinasarili mo. M Mm, <gasps> eh sa work? Mm.
Tapos noon, syempre pati sa kasama ko nun m um sanay ako na may kasama. Pero naging independent ako na parang, ah, ang akala ko nun parang hindi ako mabubuhay na parang walang kasama, ganon. Parang hindi ka alam mo yun, parang, hindi mo makakaya. Pero nung time na yun, parang independent, "Ay! Kaya ko pala mag-isa," ganyan. "Kaya ko," ganon. Mm.
Mm, mm. Oo. Oh, di ba? Mm. Hmm, <gasps> may mga bagay kang parang madi-discover na kaya mo naman pala kapag triny mo, no? Kailangan mo lang talaga na i-take yung risk. <gasps> Pero sa s dahil sa naging work mo nun, ano ba yung meron ka bang pinaka-worse na naging experience? Pinakamahirap talaga na, <gasps> ah, naranasan mo sa work mo?
Oo, tama. Mm. Kaya nga. t Pinakamahirap? Wala naman kasi kapag may mga situation na kunwari, yung mga nalo-lost yung items ganyan, nandiya mad madami naman kasi kami dun na nagtutulungan, yung mga kasama ko. Kaya thankful din ako sa mga kasama ko kasi alam mo yun, para hindi ka iiwan sa ere? Kumbaga kung may problema ka, ganun. Tutulungan ka talaga.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Oh, okey. Di ba? O Mm, maganda nga yun. So wala ka namang naging problema sa mga ka-work mo, sa mga TL niyo, sa mga manager? Wala naman parang may yes. Mm.
Mm. Hindi wala. <gasps> Kasi alam mo yung mga manager din namin tapos yung mga TL namin, <gasps> alam mo yun, ang babait din nila. Mm. Totoo.
Oh, di ba? Maganda yan. Mm, mas ma maging, mm mas naging komportable ka nga dahil sa mga ka-work mo pero pan mm.
Oo. Tapos mag alam mo yung magiging kalog? Alam mo kapag madaming mga tao, ganyan. Parang hindi mo hindi ka kasi parang hindi mo napapansin or di mo nararamdaman kasi nandun sila, ganyan. <gasps> Tapos nagpapatawa ganun. Alam mo yung happy lang?
Mm, wa Oo. Mm. Di ba? Mm, mm. Mm. Di ba maganda yung maganda yung ganyang workplace, hindi toxic. Ah pero mm, paano naman yun sa may, uh, customer? Wala ka namang naging problema sa ma nging customer? Okey ba lahat ng naging customer mo?
Oo. Hindi siya toxic.

Customer. Nung nag sa isang fast food chain pero, same din pero ibang branch lang, may isa kaming customer nun
Mm. Oo.
Um, alam mo ang nangyari kasi, siyempre pending yung mga chickens kasi madami nga.
Mm. Oo.
Mga December kasi dun eh, so talagang peak. Peak hours, oo. Tapos ang daming mga orders. Kahit sinasabi nila na willing to wait sila nang 1 hour ganiyan, nag-o-oo. Tapos a kami naman kasi kami yung frontliner, dun sila nag alam mo dun kas dun talaga sila nagrereklamo. So may time na yun na may matanda, na sinisigawan talaga ako nun. Sinisigawan, so parang ako yung may problema ganiyan. Alam mo n ang sinigawan ako ta’s madami siyang mga sinasabi sa akin tapos dun nag-walkout ako. Kasi para ang sakit, first time ko naranasan yun, oo. First time ko naranasan sa isang fast food chain na na alam mo ‘yon, mapagalitan ganyan. Kasi ang daming mga tao. Although hindi nama hindi lang naman ako yung man ng yung time na nandun, pero parang ang ano kasi parang siya kasi yung ah sa akin siya tumitingin. Kaya nag-walkout ako dun talaga umiyak ako sa ano, sa loob.
Mm. Maraming tao, mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Oo. Oh, talaga? Grabe. Mm. Mm. Oh, oo. Mm. So Ganun Oo. Mm. Mm, hmm. Oo. So anong nangyari, ikaw ah yung nag-sorry? Or siya yung-nag sorry, o walang na gano’ng nangyari? Hmm, parang
Wala. Walang ganun kasi sa sa work parang wala talaga. Mm. So patatagan talag oo. Kailangan mo sa i bil isang service crew talaga, talagang tala kailangan ng matatag yung loob mo. Mm. Lal oo. Tama kasi, sa mga experience na ga first time ko lang naman na ma-experience ‘yon. Pero ganun pala yung ano, yung Alam mo yung masakit pala ganun. Ang hirap pala, oo. Pero sa first, oo, sa first work ko dun, dun talaga yung masaya. 'Di ko na experience yung mga ganun na masigawan ng customer.
Okey. Parang move on, pa parang walang nangyari. Hmm. Oo, oo. Kasi iba-ibang tao talaga, mm. Iba-ibang klase nga. Mm. Oo. Mahirap nga naman. Oo. Pa mm, 'di ba. Pagod ka na tapos wa mm. Hmm, 'di ba.

Reason, siguro bilang cashiers. Sa amin siguro mismo yung pagbababarya ganyan. Lalo kapag first time mo kasi kasi nanginginig ka ganyan, eh. Ganyang, eh, parang alam mo 'yung reason, tapos siguro minsan sa pagbi-bills.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo.
Kasi minsan nagpap oo tas minsan kasi yung mga kahera nagpapalitan 'yan ng mga pera kapag walang bills ganun. Tapos lalo kapag maraming tao, so parang hindi mo na siya alam mo yun, parang hindi mo na siya nabibilang.
Ah. Gano'n? Hmm. Mm. Oh, kaya ayun pala 'yung nagiging dahilan no'n.
Mm. 'Yon 'yung pinakamahirap sa isang kahera.
Mm. Oo nga eh, kasi pera yung hawak ninyo ni a ah hindi gaya nung iba na nasa ano, nasa mm.
Oo. Mm, tama. Kasi yung mga kasama ko no'n, alam mo yung mga shorts nila mga ₱500, ₱1,000 so talagang umiiyak sila.
Ooh! Grabe, oo ang laki! Grabe naman 'yon.
Oo, ako din naman ₱500 below yung pinakamalaking short ko. Pero, siyempre madami nam ilang beses din naman akong na-short. So kung kokompyutin mo 'yon, umaabot din ng libo, mm.
Mm. Mm, hmm. Pero at least 'di ba nalampasan mo, through sa mga pag-utang kay kuya, pero bay nababayaran din naman. Pero yung pa'no nam mm. 'Di ba sabi mo kasi parang, ah, dati parang, ah, nagiging dependent ka sa family mo. So paano mo naman nalampasan yung pa ah, 'yung pagiging ay paano mo nakanay nakayanan na, na maging independent no'ng nag-start ka na, na mag-work? Ah, may mga steps ka ba or may mga paraan ka bang ginawa?
Oo. Oo, kapag sahod siyempre. Mm. Te